Eh, eu acho que, na verdade, nunca foi um um problema pra mim ser acolhida, eu consigo ser bem versátil e até me adaptar às pessoas ou até fazer com que elas se adaptem a mim, porque eu falo muito, e eu eu gosto de puxar conversa. Ah, claro respeito à pessoa quando a pessoa não quer, eu acho que a gente tem que também ter um pouco esse senso e sentir quando a pessoa, eh eh, já é mais fechada. Mas eu acho que eu eu consigo lidar bastante com isso de, eh, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis comigo. Então, eh, eu sim, eu tô me sentindo acolhida.
Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Tá, tá, e isso é isso. Agora, se você, eh, gosta de conversar e aí, quando você chega em casa, você tem com quem dividir as coisas? Porque, às vezes, a gente fala: "Quais são os seus limites entre o trabalho e a vida pessoal?", mas às vezes, você quer compartilhar alguma coisa legal que aconteceu com você também, você tem essa oportunidade?
Tenho, tenho sim. Eu sou casada e eu chego em casa e, às vezes, ele até fala assim: "Não tô conseguindo acompanhar, volta um pouco." <chuckles> E e aí acabo compa <chuckles> sim, exatamente, e acabo compartilhando. É da acho que é o normal da vida, por mais que, às vezes, a gente queira, né, e eu tente e seja o desafio de deixar tudo lá, acaba que uma coisa ou outra a gente acaba trazendo pra casa e compartilhando com quem está com a gente.
<laughs> Me dê mais contexto. Uhum. Uhum.